そうですね、今ちょっとアドバイスが欲しいことがあるんですけど。
はい。どうされたんですか？
ま、今自分が大学生で、今さんねんせいなんですけど、ま、この3年生の今、後期だと、ま、ほんとにほんとにもう就活するなら絶対始めなきゃいけない段階ではあって、で、今の自分の大学は、多分8:2ぐらいの割合で、大学院進学と就活うん、しする人で分かれてるんですけど。
うん。あ、そうなんですね。うん。 うん。 ええ。 へえ。どっちがは8の、就職が8なんですか？
ん、それで あ、しん大学院進学が8ですね。
ああ、ほんとですか？すごいですね。へえ。
そうですね、自分の大学の、自分の学科はすごく大学院に進学するので。
あ、そうなんですね。ええ。
結構みんな、ま、なんとなく、みんなするし、自分もするよね、みたいな感じで多分入った時から、ま、なんとなくするんじゃないか、みたいな感じでみんなは思ってみんな思ってたと思うんですけど、っぱそん中でも「もう全然合わないや」みたいな勉強してることが、全然楽しくないみたいな人もいたりして、けま、そういう人たちは、ま、だいたい就職したりするんですけど。
ええ。 ええ。 うん。
ま、それで
でも、すごい少数ですね。にじゅっパーセントだっけ。え、そうですか。
すそうですね、結構情報とかも入っくなくて、多分ちょっと面倒というか厳しい感じではあると思うんですけど、他のところと比べると。
ええ。 ええ。
ま、そうですね。で、それで自分が迷っているのは、うん、自分も大学院進学するのか、あ、ま、大学院進学するにしても、今通ってる大学に行くのもあるし、他の大学に行くっていうのもあるんですけど
ああ、そうですよね、ええ。
するのかどうかと、あと、そもそも、そうですね、大学院進学するべきなのか、みたいなのとかはありますね、迷ってるのは。
うん。 いや、難しいですね。今ちょうど、いつまでに決めなきゃいけないとかあるんですか？
ま、い、明確な期限はないですけど、多分春休みまでには決めないと、け ちょっとまずいです。
うんうん。 あ、そうなんですね。でも就活はもう今すぐやらないといけないっていうことですよね。そうですか。一番どうして迷われてるんですかね？一番の理由っていうのは。
そうですね。 うーん、なんですかね、大学の実験とかあるじゃないですか。ま、授業とか、別にやってて、そこまでなんか、面白いというものを感じるわけじゃないなっていうのがあって。
はい、うん。 ああ、そうですか。割とそれ自分のね、何て言うんだろう、そういう気持ちっていうのは大事にした方がいい場合も多いですよね。
そうですね、そんで、これからはい。
うーん、結構ね、当たってる時、ありますもんね、それってね、結構。
うん。 ま、これからそんでさんねんとか、多分、ま、大学で勉強大学院と大学合わして勉強すると思うんですけど、なんか、それほんとになんか自分は面白いと思ってその3年間をなんか、過ごせるのかなっていうのがあって、ま、で、ま、今他の、ま、ちょっと不満もあるんですけど、大学生活で。ま、色々お金がかかるじゃないですか、大学生でも。で、なんか、ま、別にそうなんです。親の仕送りって別に自分の家では定がずっと定額なんですけど、ま、なんか明らかに物の値段が1年生の時とはもう違うんですよ。
うん。うん。 はい。 ええ。 ええ。 うん。 いや、そうですよね。うん。 うん。 うん。 うん。 わあ、本当ですね。
米の値段がもう2倍ぐらいになってたり、まあ、いろんな野菜とかもすごい高くなってたりして
あ、そうですか。ええ。
なんか、そうですね、その最初と同じ金額で生活するのが、もう結構苦しくなってきてるっていうのもあって。
いや、そうですか。もう自分でそれもひしひしと感じるぐらいやっぱり物価って上がってるんですね。そうですか。ああ、ほんとですよね、うん、で、やっぱ、す大学院っていうと、やっぱ特にお金は稼げなかったりするんですか？
そそうですね。 米がきついですね、多分学生としては。 なんかにばいとかで。 大学院に入ると、どうなんです、その、どうなんですかね、なんか給付型の奨学金をもらえるみたいなことも聞いたことはありますけど、うん。
ああ。 うん。 うんうんうんうん。 ああ、そう、でもそんなに でもね、仕送りはとストップするわけですよね。あと続くんですか？
そうですね。 多分続くとは思うんですけど、おえお、もうなんかカツカツの生活ではあるじゃないですか。
あ、そうなんですか。うん。 ああ、うーん、なんかね、変えてみるのもいいかもしれないですね、そういうね、なんやったか、あの、ねうん。環境をね。特に今、ほんとに若い人少ないんで
あ、そうですね。
ね、売り手市場ですよね、うん、いすごくいい時期じゃないですか。皆さん欲しい、いい人材が欲しいのでね。なんかそれも、いいかなって思いますよね。で、なんかお勉強していくんだったらまた戻ればいいかなって、思ったりもね、しますけど。結構そういう人も多いですからね。一旦ちょっとべ勉強ストップして、就職して、で、ああ、やっぱりこんなことが学びたい。なんか、たっだんだんそれが、こう分かってくる、何が学びたいとかが、今学生のままだとなかなかね、あのそう、そぷっと簡単にね、別の場所に行けたりもしないじゃないですか。どうなんですかね、大学院だと、全然違うとこに行くのはそんなに難しくないんですか？
そうですね。ま、就活するのにも、ま、そこまで大変では ないかなって。 まあ、そうなんですね。 うん、そうですね、あんまり。 はい。 まあ、何ですかね、まあ、自分のなんか、所属してる大学の上に上がるよりは、まあ、ちょっとは難しいですけど、まあ、大学院入試ってすごい大学入試と比べると簡単で、まあ、大抵の大学も2、3科目で、自分のなんか好きな、なんか、8科目ぐらいから選べて、自分の好きなやつを選んで、そんで面接があってみたいな感じなので、ま、意外と別に労力的には、もう結局勉強しなきゃいけないので、自分の大学の大学院入試も。ま、そんなに多分難しいわけじゃないんですけど、ちょっとなんか、過去問とかがもらえなかったりみたいなリスクみたいなのも少しあったりします。
うん。うん。 うんうん。うーんうーん、うんうん。 うん。 うーん、うんうんうん。うん。 うん。あ、そうなんですね。 うんうん。ああ、そうなんですね。うんうん。うん。うーん。 うん。 うんうんうん。 ええ、じつじうーん。ああ、そうなんですね。うーん、でも、ま、自分の気持ちはね、大切にした方がいいかもしれないですね。なんかどっかでそう、ここじゃないって多分思ってるのかもしれないですね。その自分の心がね。うーん、うーん。うん、うん。
そうですね。 うーん、まあ、なんですかね、今自分が思うのは、何ですかね。今住んでる町があんまり大きくなくて
ええ。
ま、なんか東京とか、まあ、大阪とかだと、なにか思い立ったら、ま、なんかすぐ地下鉄とか、まあ、なんか電車ん乗ってすぐどっか行けるじゃないですか。
はい。
まあ、なんか自分が住んでるところが、ま、別にあるにはあるんですけど、地下鉄とかも。ま、なんですかね、その、あんまりなんかちゃんと張り巡らされてなくて、行きたいなってそうです。行きたいなって思っても「いや、ここ地下鉄ないから遠いわ」みたいな感じとか、「そもそもここ地下鉄通ってない」みたいなとことか結構あったりして、もうなんか自分のそうです。行動する範囲が、ま、すごくなんかか、と特定のなんかエリアをただ行き来するだけみたいになっちゃって。
ええ。 ああ、地方都市のはね、確かに。うーん。うん。 ああ。 そうですか、うん。 うん、ふん。 ああ。ああ、じゃ、もうつまんなくなっちゃったんですね。そこも、じそこ自体ももういやんなっちゃって。そうですか、なんか結構じゃあ今ので、けね、ま、ほぼほぼ自分の気持ちは固まってるかなって気持ちがしたんですけど。
なんか そうですね。 そうですね、まあ、なんかそれもあって、で、まあ、でも、やっはい。
ねえ、うん。 だから、うん、ちょうどね、時代も良かったですよね、そういうちょうどそういう経済的にも、ね、これから、若い人欲しいですみたいな会社が多い中でね。うん。
まあ、確かに、それは就活とか、まあ、他のことをする上では、なんかすごい自分の中では楽になる要素なんですけど。
うん。 絶対そうだと思います。で、あの、就職厳しいよっていう時だとやめといた方がいいと思うんですけど、ね、今きっと、いいところにしゅね、働けるような気がするので。それもじゃあ頑張ってみて、で、3月までに決めればいいんだったら春休みまでに決めればいいんだったらね、もしそれが駄目だったら行くとか。なんかあんまり1つに決めなくて、こっちで、が駄目だったらこっちでもいいかなみたいな。なんか若いので、あまりこうぎゅっとね、決めちゃうと
そうですね。 ああ。
厳しくなりますよね、自分自身がね。でも「本当にこれがしたいです！」って決まってたらそれでいいですけどね。決まってない間は、うん。
確かに。 確かに。 並行して進めるのはいいかもしれないですね。なんか自分の友達の友達も結構遠いんですけど、その大学に行って、大学院に進学するつもりで大学には入学したんですけど、その後なんか、なんとなく就活してみようっていう気持ちになったらしくて、で、なんか、就活してみたら、まあ、なんかうまくいって、ま、なんか、自分が思ってたよりうまくいったらしくて、なんか、その、その内定をなんか、手放すのがもったいないから、大学院進学を辞めて、就活、就職するってことにした人がいるんですけど、まあ、なんか、そういう感じで、なんか、ふたつ同時並行でもありかなと思います。
うん、そうだと思います。うん。うん。うん。うんうん。 うん。 うん。はい。 うんうん。 うん。 うん、うん。 うん。 ああ、いうん。ああ、それもね、なんか、うん、いいですよね。で うんうんうん。会社によっては、あの会社が出してくれる時もありますし、ね、その進学とかもお勉強とかも。うーん、だから、経済的なこととかも考えると、結構その会社的にもなんかそういうすごく頑張ってくれる人は欲しいはずだし、ね、そういうおべんきょお勉強ができるっていうのが、もう何て言うんだろう、そのみんなが持ってない能力だと思うんですよ。うーん、これなかなか後からつかないですから、勉強の習慣ってね。なんで、そういう人が欲しい研究所とかね、そういうとこ特に、そういうのが多いので、「なんか自分の可能性、もっとたくさんありますよ」って感じがします。
うんうん。 ああ、そうですね。 そうですね。 ああああ。 そうですね。まあ、でま、就活する上でなんですけど、大学院を出ると結構いいことがあって、まあなんか、だい学部卒だと、まあ、あんまりなんか、ほんとに理系理系したちゃんとした仕事には就けないことが多くて、なんか文系の人でもま、なんとかできるような仕事？しか見付からないっていうわけじゃないですけど、結構その大学院とか卒業した人が行くなんか、研究開発とかみたいな職種には、多分、就けくながすごく難しい風にあってて。で、あと、そうですね、自分がなんか大学の2年生とさんねんせいの前半まで結構割とちょっとずつ勉強してたのがあって、多分大学院の入試の免除をもらえるってのがあと1個あって。
うーん。 うんうん。うん。 うん。 うん。うん。 うーん、うん、う。 うん。 うん。 うん。うんうんうん。ああ、はい。うんうんうん。 有利なんですね。はい。うーん、うんうん。ええ。 うん。 うん。うん。 おお、いいですね。ええ。うんうん。
そうですね、だから、そこまでそっちの道は、苦労しなくても多分、そうですね、その就活ほどの苦労は絶対しなくても、多分、結構楽な感じで進めるんですよね。で、まあ、メリットも一応、明確には、ま、就活のうせいでもあるし。
ああ、なるほど。うーん、そうなんですね。うん。うん。 あるんですね。ああ、うんうん。なんかだから、ね、もし、しゅうしゃく就活してみて、なんか思うところがなかったら別に、大学院に行けばいいのかなってね、思いますけどね。
そうです。 そうですね、やっぱり。
うん、だから、なんかほの自分の、なんかね、ちょっとこのモヤモヤっとした気持ちは残さない方がいいような気がしますね。3年間あるからね、1年とかだと、ね、あっという間に過ぎるんでしょうけど。うん。うん、いや、ほんとそうですよね、うーん、うん。
そうですね。 やっぱりなんか自分の勉強してきたことを生かしたいってのもあって、やっぱりなんか、そういう仕事が見つからないのだと、ま、なんかなんか、それはそれでなんか、が無理して就職した感じになっちゃう気がして
うんうん。うん。 うーん、あ、それは絶対やめた方がいいと思います。大学院に行くね、みあの道もちゃんとあるので。でもうん。
なんですかね。 やっぱり 行ってはい、4年、うん？2年か、にねん過ごして、で、なんかちゃんと、なんか専門の勉強をして、で、なんか自分のやっぱ使ってるうん？勉強したことを使える会社に入社した方が
うん。うん。うん。 うん。 うんうんうん。 いや、ほんとそうですよね。うん。うんうん。きっとそうですよね。でもそこにラッキーなことに入れるとしたら、ね、あの、その、3年間は、別に我慢はしなくていいわけですから、会社に入りながら勉強すればいいわけですからね。うーん。
この先としてはなんか、良くなるんじゃないかなとは思ってて。 そうですね。なんかお給料も もらえるし、しかも新しい街にも多分住めるっていうのもあるので、ま、なんかそれはそれで悪くはないなっという気はしますね。
そうですよね、住めるからねっていうのもあるから、うん、うーん、そうですよね、きっと、うん、沢山選択肢があった方が、なんか生きるの楽ですよ。ね。<laughs> うーん。
そうですね、なんかやっぱり、自分の大学だと、ま、みんなほぼ大学院に行くので、ま、なんとなく行くみたいなのが
うん。うん。いや、そうです。あ、その環境だとほんとそうですね。なんかうん。うんうんうん。
すごく、みんなで、でもやっぱり世間的には行くのとやっぱり一般的じゃないので、なんか自分としては、ま、なんかこれほんとに正しいのかなっていう気持ちが結構あって、モヤモヤはしていましたね。
うん。 ああ、なるほどね。うん、まあね、どっちも正しいんですしね。なんか、そういう人が必ず必要社会にはね、すごく、き突き詰めて勉強してくれてる人が必要だからね。うーん。ほんとにそう思います。はい。
そうですね。 あ、でもなんか、や結構色々考えてたこととか整理できたり、なんかなんですかね、ま、なんとなくへいか並行してやってみようとかそういう気持ちも出てきたので、結構色々話聞いてくれてありがとうございました。
うん。うん。 うんうん。ああ、良かったです。うん。いえいえ、こちらこそありがとう。頑張ってください。はい。
あ、とうございます。